Ừm, thực ra đối với bản thân mình nha, thì mình thấy là gần như là môn học nào nó cũng có cái sự thú vị riêng á. Ừm, thế nên là
Ồ! Vậy nà cũng học khá là đều.
Ừm, đúng rồi. Ờ, nhưng mà, kiểu như là, tùy từng đối với việc học khi mà còn ở, ừm, cấp 3 hay là cấp 2 trở xuống á, thì mình thấy là việc mà học một môn học nó có thú vị hay không thì cũng khá là, ờ, kiểu như là, phụ thuộc vào cái người giáo viên dạy bộ môn đó nha.
À, tức nà sẽ phụ thuộc vào thầy cô có truyền được cảm hứng cho mình đối với môn học đấy hay không nữa, đúng không? Vậy thì không biết nà ngày x bé bạn có một, gọi nà, kiểu như là, mình ghét một cái môn nào đấy xong là nhờ thầy cô thay nhờ thay đổi thầy cô mà mình có hứng thú với môn học đấy hơn không?
Đúng rồi, đúng rồi. Ừm, có chứ bạn. Ờ, để mình kể cho bạn nghe nha. Là đầu tiên á, là cái hồi mà, ờ, hồi mình học tiểu học nha, thì cái môn lịch sử ở cái trường tiểu học của mình á, thì thầy chỉ mình chỉ có một cái cô này dạy thôi, từ, ờ, cấp từ lớp 3, lớp 4, lớp 5 là đều chỉ có một mình cô này dạy á. Thì mình cảm thấy là môn lịch sử nó nó hơi chán, nó không hề thú vị tí nào. Tại vì ừm, cái cách dạy của cô thì nó đúng rồi, đúng rồi, cái cách dạy của cô nó rất là khô khan. Đúng rồi, chuẩn luôn, như bạn nói đó. Ừm.
Ừm. Ờ, đúng rồi. Đấy, kiểu ừ, ưm, ưm, chỉ đọc trong sách vở thôi, ừ, chắc là cô dạy đọc trong sách thôi, đúng không? Ừm. Ờ, cô chỉ đọc trong sách thôi, xong rồi, kiểu, mình học xong mình cũng không nhớ được gì đó thì chắc nà cũng làm cho mình, kiểu, chán nản hơn. Thế rồi nên cấp 2 thì bắt đầu có sự thay đổi hay sao?
<chuckles> Đúng rồi.

Ừm, đúng rồi nha. Cái không khí học mà nếu mà nó thực sự tạo, ừm, ờ thầy cô giáo có thể tạo cho mình một cái không khí học cụ thể á, thì chắc chắn là ai mọi người sẽ yêu thích việc học hơn rất là nhiều. Tại vì chính bản thân mình á, thì là mình cái việc mà yêu thích việc học của mình thì ngay từ ban đầu là mình có một cái không gian để học tập rất là vui vẻ, từ lúc mà còn ở nhà đi, là cái không gian học tập mà bình thường là đã rất là vui rồi. Mình học cùng với chị gái của mình này, là được bố mẹ tạo cho những cái không gian riêng để học này, có rất là nhiều sách vở, à, và rất là nhiều những cái thú những cái, a, bài học sinh động và thú vị ngay từ hồi bé rồi. Thế nên là khi mà mình có được những cái môi trường học tập rất là tốt, thì nó sẽ giúp cho mình yêu thích việc học hơn rất là nhiều đó.
À. Ừm, thì khi bạn vừa nói đ đến chuyện là, kiểu nh đi học, ừm, ờ, không có bài trả lời bài cũ như vậy thì vui, nhưng mà tuy nhiên thì kiểu gì thì cũng sẽ có những cái buổi thi cử rồi là cái vai trò của thành tích ấy, đấy, nó cũng ảnh hưởng khá nhiều. Thì không biết là, ừm, bạn thấy rằng ấy, ừm, việc học nó có quan trọng quá là thành tích không? Hay là mình học vì đam mê thôi? Nhiều bạn là chọn học vì đam mê thì lại thấy học rất là giỏi nha, còn nhiều bạn mà chạy theo thành tích ấy thì bị áp lực quá, đó, thì lại, ờ, nhiều khi là hơi bị tụt nùi hơn so với những bạn khác.
Ừm, đúng rồi. Ừm, mình hiểu. <laughs> Đúng nha. Ừm, thật ra nha, đối với mình á, thì mình cảm giác được là cái việc mà có cái cái thành tích khi học tập á, nếu mà nói là nó không quan trọng thì chắc chắn là nói dối rồi. Thì vì khi mà học tập thì chắc chắn là vẫn phải có một cái thành tích gì đó không phải, tức là có những cái điểm số hay là gì đó để có thể cho mình thấy là cái cái quá trình học của mình đang được đến đâu á. Nhưng mà để mà nói là nó là nó là tất đúng rồi, đúng rồi, nó phải có một cái gì đấy để mọi người có thể nhìn vào mà hiểu được là cái cái cái cái sức học của mình đang đến đâu mà, đúng không? Đúng rồi, đúng rồi, ừm, mình hiểu, nhưng mà, ờ, để mà nói là nó là cái điều mà quan trọng nhất khi mà đi học ấy thì chắc chắn là không phải rồi. Ừm.
Ừm. Nó ừ, nó cũng có một cái kết quả gì đấy, đúng không? Ừm. Sự lỗ lực của bản thân, ừm, đúng rồi.

<laughs> Ờ, chắc chắn là khi mà bị điểm kém thì mình cũng rất là tụt mood rồi, nhưng mà để mà đến mức ghét môn học thì mình nghĩ là chắc là chưa bao giờ đâu. Ờ, nhưng mà ừm, nhưng mà <tsk> mình ví dụ nha, hồi đó là cái hồi mà mình cấp còn cấp 2 á, thì mình học rất là tốt môn toán luôn, và mình cũng là học đội tuyển toán mà. Thế nên là <smacks lips> nhưng mà khi lên cấp 3 á ơ, đúng rồi, nhưng mà khi lên cấp 3 nha, thì mình học chuyên toán, đúng không? Thì, ôi giời ôi, cái cái môn toán lúc đấy sao mà nó khó thế, mà, kiểu như là, từ cấp 2 lên cấp 3, lên cấp 3 mình học với những cái người, gọi như là, giỏi nhất của tỉnh đi rồi, thì, ôi giời ơi, mình không còn là cái người giỏi ở trong lớp nữa. Thì mình cảm thấy rất là sốc luôn và điểm mình thì lại rất là kém ở cái môn toán, thì, ôi, ờ, mình nói thật lúc đó mình rất là hoang mang và mình rất là khủng hoảng luôn á.
Ừm. Ừm. À. Ừm. À, lại còn trong đội tuyển ưu tú đấy. <laughs> Ừm. Ừm. Ừ. À. Ờ. Ừm, đang nà một ngôi sao, thời cấp 2 đang là một ngôi sao, đúng không? Bây giờ lên cấp 3 tự nhiên mình bị tụt, gọi là, tụt khá là sâu, vị trí khá là sâu như vậy. Thì không biết nà bạn sẽ chuyển hóa cái việc như thế nó có thành động lực học như thế nào, hay là, ờ, tự mình cố gắng chăm chỉ hơn, dành nhiều thời gian hơn so với người khác không?
Ừm, đúng rồi, đúng rồi, <chuckles> đúng vậy. Đúng rồi. Ừm. Thực ra là lúc ban đầu á, thì mình cũng rất là khủng hoảng, thế nhưng mà sau khoảng một thời gian thì mình đã ờ, cũng nhờ sự giúp đỡ của gia đình và cũng như là tự cái tự suy nghĩ của bản thân mình á, thì mình đã hiểu ra được là cái quan trọng nhất vẫn là cái chính bản thân mình so với mình thôi, chứ mình không nên so sánh mình với bản thân người khác. Ừm, tại vì khi mà so sánh với mình đúng rồi, mình phải làm sao để cho mình có thể là càng ngày càng tốt lên so với bản thân mình thôi. Còn mình không còn quan tâm là mình đứng thứ hạng mấy trong lớp, mình chỉ cần biết là mình đang học, và đang cố gắng để có thể tốt hơn từng ngày là được.
Ờ, tức nà cứ nhận thấy mình ừm.